Я уже достаточно долгое время переживаю по поводу своего веса. Вот, то, что И у меня вот страх того, что я не могу даже вот как-то прийти к нормальному весу, похудеть. Ну и вообще не, прям, очень, э, полный человек. Я, а, как-то слегка выходящий за рамки. Но из-за этого мне уже сложно как-то становится некоторые вещи делать. Я быстрее выдыхаюсь, у меня меньше сил в течение дня. Да и просто я выгляжу внешне тоже, вот, мне лишний вес вообще не подходит. Вот. Ну, я не помню себя вот никогда худым, вот никогда вот не мог я похудеть, там, просто быть нормальным, даже вот не накачанным- всё, просто нормальным, средним человеком. Вот, я понимаю, что для того, чтоб прийти к этому нормальному весу, мне нужно прям следить за рационом, считать калории, заниматься спортом. И всё это в течение долгого времени. И вот не знаю, что и как делать в связи с этим, потому что хочется вот прийти в норму. Хочется нормальное тело и ц нормальное здоровье было. Но страх есть, что я вот буду вот- изменю рацион, может быть, вообще не поможет мне, вот. И я, получается, полгода невкусно просто так питаюсь. Хотелось бы какого-то совета, вот.
Понимаю. Да. Да. Да, я понимаю. М, во-первых, мне, конечно, очень жаль, что тебе приходится через это проходить. Потому что очень тяжело, в принципе, ну, какую-то вести вообще нормальную жизнь, когда ты перманентно ощущаешь себя как-то некомфортно, а, что тебе как-то, ну, не нравится, как ты выглядишь. А, может быть, еще какие-то вещи тяжело выполнять вот за счет того, что тебе опять же, м, тяжело это ощущается. А, скажи, вот как эти мысли, эти тревоги и переживания влияют в принципе вот на твои какие-то ежедневные дела, на повседневную жизнь и на твое настроение в целом?
М. Мгм. Ну да, да. Мгм. Ну и когда я вспоминаю и замечаю это, то, а, прям сильно настроение портится, например, п вот, когда я смотрю, что в зеркало вот, замечаю, что вот есть лишний жирок, сразу настроение падает, думаю: "Ой, зачем я в зеркало посмотрел только?" Сразу настроения нету. Ну, немного появляется, когда я пытаюсь заниматься спортом, чувствую, что вот сейчас вот похудею, но раздражает сразу одновременно то, что вот сил, энергии меньше из-за, вот, веса, вот, тоже, вот, как-то вот, раздражение жуткое.
Понимаю. Да, я понимаю, но ты уже молодец, что ты всё-таки предпринимаешь какие-то попытки. Это значит, что всё-таки для тебя это важно, имеет смысл, и это значит, что у этих целей действительно возможен результат. А скажи, пожалуйста, а, вот как часто ты в принципе предпринимал попытки и почему они не заканчивались успехом?
Мгм. Ну обычно я вот ну как, я не так много попыток принимал, где-то может быть раз в 2 года пытался садиться на диету, но это было буквально, вот либо я просто спортом занимался, без диеты и результата никакого, конечно, забрасывал, либо диета без спорта. И я там спустя 3-4 дня этот, э, вкусненькое что-то съел, и там пошло-поехало, я снова наелся вот всякой вредной пищи. Вот так вот получалось у меня. Вот щас уже такая долгая попытка, но всё равно, вот, месяц уже держусь, пока, о просто гуляю и наде и на считаю калории, на диете сижу, но все равно вот страх, что вот щас сорвусь, да и, э, непонимание, будет ли от этого польза или нет.
Слушай, ты огромный молодец, что ты уже такое долгое время, э, действительно стараешься придерживаться какого-то режима, и это уже результат. То есть даже если вдруг случится так, что ты вновь сорвешься, это всё равно огромный показатель, и это уже, ну, так или иначе успех. То есть у тебя уже, э, ты уже можешь постараться как-то отбросить страх: "А что если там у меня не получится?"- потому что у тебя уже что-то получилось. То есть у тебя уже есть результат, даже если он может быть внешне как-то, ну, не так еще явно заметен, это всё равно большая попытка, а, изменить образ жизни, что важно, и это уже, м, уже результат. Ты уже молодец. И важно об этом себе напоминать. Скажи, а вот помимо прочего, есть ли у тебя, в принципе, а, какие-то, допустим, ограничения, а, по медицинским показаниям в еде или, может быть, в занятиях определенным спортом? Э, вот что тебе нежелательно делать?
Мгм. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Ну, по идее, у меня нет никаких ограничений, да и в принципе я могу всё есть. У меня это я всё могу в принципе есть, кроме томатного сока. Вот это единственная моя слабость. Вот. А так всё я могу в в пищу употреблять. А вот насчет спорта, да, у меня есть ограничения, мне нельзя, вот, делать занятия там на выносливость, такие вот долгие, вот, биопробежку и так далее, вот.
Да, я поняла. Это помогает мне лучше понять, ам, какие тебе дать в дальнейшем совет. И начала бы я с того, что всё-таки, а, стараться не делать каких-то резких изменений. Потому что вот ты упомянул, что у тебя есть страх, что, а, ты сорвёшься и ничего не получится. И чтобы этого избежать, конечно, важно не вводить свой организм резко, а, в какое-то состояние стресса. Потому что любые изменения, даже если они, ну, последствия идут нам на пользу, и даже если они вроде как, ам, изначально кажутся какими-то интересными и, а, даже приятными- то есть это те же занятия спортом, вот как это часто бывает у людей. А, они начинают заниматься спортом, и поначалу им так нравится и даже приносит удовольствие, но в итоге всё равно это всё забрасывается просто потому, что, а, мозгу тяжело перестроиться на что-то новое, на что-то непривычное. Вот. Поэтому, конечно, важно в первую очередь, а, вот эти изменения вводить постепенно и разбивать, м, процесс на маленькие шаги. А, допустим, сначала тебе можно попробовать, м, исключить какую-то небольшое количество продуктов, которое тебе, м, тяжело контролировать. А, потребление которых- это могут быть, допустим, сладости, а, какой-то фастфуд, может быть, чипсы и так далее. То есть не надо это полностью исключать, но можно попытаться немножко сократить. Вот как ты думаешь, а, получится ли у тебя это сделать?
Мгм. Ага. Мгм. Ну да. Мгм. Н-да. А! Мгм. Мгм. Ага. Ну да. Ну да, думаю, получится, но вот как-то наблюдать за этим прогрессом- это, я думал, вот одна из причин, почему я срываюсь- это потому что я сижу долгое время, вроде бы вот срезаю вот всю вредную пищу, но результата нету, и поэтому вот я, бывает, срываюсь из-за этого.
Да, когда не видно, м, какого-то визуального результата моментально, это правда может подкашивать какую-то собственную уверенность и вообще, а, понимание того, ради чего это всё вообще происходит. Но важно помнить, что, м, результат, особенно если это плавный вход в какое-то изменение образа жизни, он не будет виден сразу же. Тем не менее он происходит, просто, м, пока что на некотором физическом уровне, то есть это происходит урегулирование, м, каких-то уже запущенных процессов, твой организм начинает настраиваться на новый режим. И это уже процесс, просто тебе он пока что незаметен, и он будет заметен позже. Вот как ты думаешь, может быть, в таком случае стоит обратиться, м, к специалисту, такому как, допустим, персональный тренер, диетолог или, может быть, даже психолог, чтобы понять, как устроены процессы в твоём организме и, соответственно, понять тот факт, что, а, всё-таки изменения не будут заметны сразу же.
Мгм. Мгм. Ага. Ага. Мгм. Ну, в принципе, это хорошие варианты, но для меня они слишком дорогие, вот, потому что обратиться к какому-то специалисту- это, во-первых, нужно искать, нужно время потратить и время ожидания, чтобы, вот, записаться на прием, бывает, к специалисту. Да и большие деньги обычно, вот, стоят такие специалисты. Поэтому я, вот, думал, но только в плане размышления.
Понима Да, я понимаю, это правда может быть не всегда доступно, потому что такие специалисты, как правило, а, стоят достаточно дорого, и не всегда есть возможность, а, заниматься каким-то персональным а, персональными консультациями. А, в таком случае, может быть, стоит обратить внимание на поддержку, а, семьи, друзей или, может быть, найти какие-то сообщества по схожим интересам, где люди могут делиться своими успехами, ам, неудачами, переживаниями. И в таком случае это не будет стоить каких-то денег, но при этом ты всё равно будешь получать какую-то поддержку. И, допустим, в моменты, когда тебе хочется сорваться из-за того, что ты не видишь, а, моментального результата, ты можешь обратиться за помощью к друзьям или вот к таким вот, э, группам по интересам. Где можешь высказать, м, свои переживания и, может быть, э, получить поддержку или услышать схожий опыт и его преодоление. Вот как ты думаешь, может ли тебе это помочь?
Мгм. Конечно. Мгм. Ага. Мгм. Ну, насчет друзей и родственников, думаю, нет, потому что, э, в этом плане наоборот, какой-то и после многих лет моих попыток, э, сбросить лишний вес, уже какая-то насмешка будет со стороны их. То я опять пытаюсь, а вот, ну, какие-то от группы- звучит очень интересно, вот заманчиво. Вот, а где такую группу найти? Просто я знаю, что дак в каком-то спортзале только если и всё. А там обычно уже люди как-то в форме, накачанные, и как-то вот стыдно просто вот как будто подходить немного к ним, потому что ты не такой, как они.
Понимаю. Так. Да, понимаю. А, в первую очередь хотела бы сказать, что мне очень жаль, что тебе не удается получить поддержку от близких. Это правда может очень замедлять процесс и, м, давать тебе ощущение какого-то одиночества. А, м, я надеюсь, что ты с этим сможешь справиться. А что касается каких-то групп по интересам, то, э, необязательно искать их где-то офлайн. Можно попробовать поискать сообщества, например, на "Фейсбуке" или в в каких-то других, а, социальных сетях, которые ты используешь. Там, как правило, довольно много людей, которые находятся в схожих ситуациях и переживаниях. Но если ты всё же решишь, а, поискать помощь офлайн, допустим, в зале, то важно помнить, что абсолютно не стоит чего-то стесняться, потому что все люди имели какой-то старт. А, возможно, вот эти люди в хорошей форме проходили как раз-таки через то же самое. Либо, может быть, ты-то там, ты там даже сможешь найти кого-то, а, своего уровня. И, как правило, люди наоборот всегда рады оказать поддержку, и никто не будет над тобой как-то смеяться, потому что, а, в принципе, само твое стремление, а, изменить, э, текущее положение вещей уже заслуживает огромного уважения. Ведь в спортзал люди приходят как раз-таки для того, чтобы достичь каких-то результатов, а не для того, чтобы уже с результатом прийти и просто стоять там и красоваться. Поэтому я думаю, что тебе не стоит бояться. И, ну, конечно, важно, м, находиться в в том сообществе, где тебе комфортно, и не форсировать себя как-то лишний раз, но все-таки это тоже может принести результат. М, поэтому я думаю, что это может тебе помочь. А как а как ты считаешь?
Мгм. Ага. Мгм. Ага. Мгм. Ага. Ага. Мгм. Да. Конечно, да. Мгм. Ну да. Мгм. Да, вообще замечательные варианты. Особенно про то, что найти, вот, э, з как бы, сообщников и людей, вот с похожим вот занятиями, как я, это прям вообще замечательно, я об этом не думал. Так шо большое спасибо тебе за такие отличные советы!
Да, всегда пожалуйста. Если возникнут еще вопросы, обязательно обращайся еще.
М